मैं बहुत साल कानपुर में रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी शिक्षा कानपुर से ही करी है। दरअसल मैंने अ, ब 11वीं, 12वीं से लेकर के अपनी अ, इंजीनियरिंग तक की जो डिग्री है, वो पूरी की पूरी देखिए वहीं से करी हुई है। तो, मेरा लगभग 7-8 साल वहाँ पे रहने का मेरा अ, मैं कहूँगा शायद 9 साल रहने का मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का है। और अ, वहाँ मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर जो हमारे पड़ो देखिए, वहाँ पर एक हम थे उनको पंडित जी, पंडित जी करके बुलाते थे जिनका अ, उन्होंने बड़ी मेरे से मिन्नतें करी कि नहीं, नहीं अ, मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, पढ़ा आप जितना बताओगे हम उतना पैसा दे देंगे लेकिन पढ़ा दो पढ़ा दो चाहे जो हो जाए। तो देखिए उनके साथ भी मेरा इतना गहरा संबंध हो गया था, मैं आपको बताऊँ, एक छोटा-सा अ, मैं आपको किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगा। तो देखिए अ
हाँ। क्या बात है! हाँ। <chuckles> जी। हाँ, बस ज़रूर बताइए देखिए अ, जब आपने कानपुर का ज़िक्र किया तो हमारा भी मन होने लगा कि क्यों आपको वो शहर इतना ज़्यादा प्यारा है और इतना ज़्यादा कि आप आपने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वहाँ बसना चाहूँगा। तो ज़रूर बताइए।
जी। <chuckles> बिल्कुल, जी। अ, देखिए अ, मैं कॉलेज जाता था और 5 बजे कॉलेज छूटता था और साढ़े 5 बजे मुझे पढ़ाने हो पढ़ाने जा मैं मान गया था, ठीक है, भईया मैं पढ़ा दूँगा। और आप सोचिए वो इतने अच्छे लोग थे, वो भाभी जो थी वो ये सोचती थी कि अ, सर अभी आएँगे, बेचारे कॉलेज से 8 घंटे, 9 घंटे कॉलेज में रह कर के आएँ हैं, बेचारे यहाँ आ जाएँगे तो खा भी नहीं पाएँगे, भूखे होंगे, फिर खाना बना कर के खाएँगे जा करके। तो देखिए, वो भाभी ना हर रोज़ मतलब आप यकीन मानिए, चाय और चाय के साथ मतलब देखिए वो मुझे 3000 रूपये 1 महीने पढ़ाने के देते थे, ठीक है? और अगर मैं अंदाजा लगाऊँ तो शायद 10,000 रूपये का तो मैं उनके यहाँ खा लेता था मतलब, पूरे महीने में जिस तरीके से वो खिलाने के लिए तैयार रहते थे। आप सोचिए आप आपके घर में या मेरे घर में, अपने घर की ही बताता हूँ। अगर कभी शिक्षक पढ़ाने आते थे, तो एक चाय और साथ में 5-6 बिस्कुट रख दी इतना बहुत है, रोज़ का यही होता था क्योंकि घर में ये होता था ना, अरे ये तो रोज़ आएँगे, क्योंकि अब रोज बना-बना के तो ना खिलाएँगे जो है वही है। मैं देखिए, जब उनके यहाँ पढ़ाने जाता था चाय, चाय के साथ कभी पनीर के पकोड़े, कभी प्याज के पकौड़े, कभी आलू के पराठे, कभी कुछ, कभी कुछ। आप सोचिए, किसी दिन ऐसा नहीं जाता था, जिस दिन सादा कुछ भी अ, मिल गया हो, मैं मना भी करता था ना कि नहीं, नहीं आज चाय पीने के मन नहीं है। तो वो बोलती थी, सर कोल्ड कॉफी बना दें, सर अ, कॉफी पिएँगे आप? सर आप बताइए क्या पिएँगे हम वो लेकर के आ जाते हैं।
जी। हाँ। उम, बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> जी। हाँ। जी। क्या बात है! ये शायद अ, देखिए अ, बिल्कुल आप आज उनका ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अ अ, किस तरह के लोग हैं। लेकिन ये आप पर भी तो डिपेंड करता है कि आपका जो स्वभाव है, वो इस तरह का रहा होगा मधुर के तभी आदमी जो है इस तरह से अ अ, जुड़ पाता है, इस तरह से मोह लगा लेता है, तो इसमें आपकी भी तो खासियत रही होगी।
हुँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी।